Ah, okay. Ja, d das ist 'n wirklich spannendes Thema, äh, das wir auch gerne noch erläutern könnten. Du sagst, das ist das wird eingestampft. Das ist das ist tot. Ähm, könntest du dir auch vorstellen, dass a dass einige Menschen, n vielleicht das als angenehm empfinden, nicht drüber nachdenken zu müssen: „Was möchte ich als nächstes gucken“, sondern sich einfach berieseln lassen möchten? Vielleicht gerade ältere Menschen, die einfach die wollen einfach den den On-Knopf drücken und eben nicht drüber nachdenken, was sie jetzt eintippen müssen. <chuckles>
Mhm. Ja, ja, ge Gen genau, die Boom genau. Also ich würde sagen, die die die äh, letzte Generation, die die da aussterben wird, ist sind die Boomer, ne? Also dann ist vorbei. Ähm, das liegt aus meiner Sicht aber auch daran, dass n natürlich, du hast recht, dieses Berieseln lassen, einfach Anmachen, irgendwas im Hintergrund laufen lassen, alles, das ist das hat seine Daseinsberechtigung gehabt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir das auch gerade sehen also wenn man da noch aktiv reinschaut, dass dieser klägliche Versuch, alte Sendungen wieder aus aus der Versenkung zu holen, irgendwelche alten Talkshows, irgendwelche alten Talkmaster. Hier Arabella Kiesbauer habe ich letztens irgendwo aufm Bild gesehen, da hab ich gedacht: „Oh Gott,“ ne? Das kannst du nicht machen, du kannst die Leute dann nicht wieder herholen. Ähm, wie heißt der hier? Ha Ha Harry Wijnvoord oder wie der Typ hieß, war auch irgendwann mit. Habe ich gedacht habe ich gedacht: „Oh Gott, das kannst du nicht machen.“
Ah, die Boomer, ja. Ja. Ah. Ja. <chuckles> Ja. <laughs> Äh. <laughs>
Ja oder irgendwelche Tscho irgendwelche alten Gameshows wie Ruckzuck, habe d das g also wer guckt das denn bitteschön noch? Das war ja damals schon scheiße.
Ja. Mhm. <chuckles>